Bạn ơi, mình mới bán cái căn nhà cũ đi rồi. Bây giờ á, mình mua căn mới, ờ, ở xa hơn một xíu nhưng mà á, nó có có đầy đủ tiện nghi hơn nè nên là bây giờ mình cũng khá là háo hức khi mà chuyển về nhà mới á, mà biết sao hông? Nghĩ tới cái việc á, mà dọn dẹp đồ đạc và đóng gói á, thấy oải quá à. Thiệt luôn á mình nói thiệt có một mình thôi nhưng mà do á là mình có kinh doanh thêm nữa cho nên nó có một cái phòng để làm kho á. Trời ơi, nó có quá quá trời nhiều đồ luôn á. Mỗi lần mà mình, à, chuyển nhà hồi xưa cách đây mấy năm mà chuyển lần rồi á, là á hả, mấy người chuyển nhà cứ bảo là sống một mình mà làm như sống 4-5 người á.
Ừm. À, vậy à. Ừm, ừm. Ừm, tốt quá nè! À, ra là vậy. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À. À, vậy đó hả? Ừm.
Mình bây giờ sợ á là, ừm, nếu như mà sắp xếp đồ đạc mà cái đợt này á, nó nhiều như vậy mà có một mình, mình á, mình sợ thứ nhất là bị mất đồ này. Thứ hai á, là sắp xếp làm sao cho nó thông minh, cho nó, kiểu như, ờ, ừm, tất cả vô trong một cái gói hoặc là hoặc là một cái cái cái kiện làm sao để mình có thể theo dõi được. Ờ, mình nhớ được đồ mình để ở đâu rồi, đại loại vậy. Chứ dọn về xong cái nhiều đồ quá hổng có nhớ là cái nào để chỗ nào nè, rồi nhiều kiện quá sợ mất nè. Rồi, ờ, hổng biết mình à, những lần trước á, mình làm tùm lum á mà những lần trước mình bị mất đồ một lần rồi.
Ừm. Ừm.